जी, जी, जी।
तब वह मैं कहूँगा कि तब उस टाइम लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया किसी ने कहीं की भी कोई भी वीडियो उठाकर कह दिया कि यहाँ पर मिसाइल गिर गई, यहाँ पर ये गिर गया, यहाँ पे ये गि कि सबको लगे कि ऐसा सच में हुआ है उनके भी व्यूज़ आ जाएँ उनको अगर जैसे उनका यूट्यूब वग़ैरह का चैनल है तो वह मोनेटाइज़ हो जाए और वह उसमें पैसे बनने लग जाएँ मैं कहूँगा, कि ये लोगों की एक मैं कहूँगा कि रणनीति है कि वह अमीर होएँ इन चीज़ों से पैसा कमा पाए चाहे, लोगों को सच पता चले या झूठ पता चले इस बारे में आप क्या कहना चाहें